ค่ะ คือเราอะค่ะก็แต่งงาน จริง ๆ แล้วแต่งงานมานานแล้วนะคะ แต่ว่ารู้สึกว่า เอ่อ ทุกวันเนี้ยค่ะ ก็ยังไม่สามารถที่จะปรับตัวให้มันลงตัวกับสามีได้สักทีอะค่ะ เพราะว่า เอ่อ มันเหมือนกับว่า เอ่อ ระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย บางทีเราก็พยายามปรับตัวบ้าง บางทีก็พยายามต่อต้านบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยไม่สมดุลกันสักทีอะ ทำ จริง ๆ อะ ความชอบ เมื่อก่อนน่ะรู้สึกว่าความ เราชอบอะไรเหมือน ๆ กันเนาะ แต่พออยู่ไปอยู่ไปอะ เรารู้สึกว่า การแสดงออกอะค่ะ
อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ
ของเรากับสามีเนี่ย มันไปกันคนละเรื่องเลยนะคะ แล้วบางทีมันก็ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่า เอ๊ะ เรา อ อืม ไปคนละทิศ คนละทางกัน อย่างเงี้ย แล้วก็การแสดงความรู้สึกอะไรต่าง ๆ นา ๆ เนี่ย ก็ไม่เหมือนกัน มันก็เลยบางครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่า เอ๊ะ จริง ๆ แล้วเราเป็นคนที่เข้ากันได้จริง ๆ หรือเปล่านะ? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เกิดการตั้งคำถามกับชีวิตคู่ขึ้นมาบ้างเป็นบางครั้งอะค่ะ
อ๋อ ค่ะ อือฮึ อือ ค่ะ อันนี้คือเท่าที่ฟังดูเนี่ยนะคะ ก็จะบอกเลยค่ะว่า มันเป็นเรื่องธรรมดามากม๊าก เลยนะคะ ของคนที่แบบมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันค่ะ เราเชื่อได้ว่า เอ่อ ถ้าชีวิตคู่ของคนสักประมาณ 100 คนเนี่ยนะคะ ก็อาจจะมีปัญหาเดียวกับคุณเนี่ยประมาณ 99 คนค่ะ เพราะฉะนั้น <laughs> สบายใจได้เลยนะคะว่า ไม่ได้มีคู่คุณคู่เดียวค่ะที่ประสบกับปัญหาแบบนี้เนาะ คุณมีเพื่อนอีกตั้งเยอะแยะเลยค่ะ ดังนั้นคุณจะไม่เหงานะคะ แต่ว่าอย่างงี้ค่ะ พอดีว่าเมื่อกี้นะคะได้ยินคุณน่ะพูดถึงเรื่องของการปรับตัวเนาะ แล้วก็บอกว่า เอ่อ คู่ของคุณเนี่ยค่ะพอแต่งงานมาปุ๊บเนี่ย เรารู้สึกว่า การแสดงออก หรือว่าการแสดงความรู้สึกเนี่ยมันต่างกัน ทำให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งกันเนี่ยค่ะ ไม่แน่ใจว่า พอจะขยายรายละเอียดอีกสักนิดหน่อยได้ไหมคะว่า การแสดงความรู้สึกของคู่คุณเนี่ยค่ะ มันเริ่มต่างกันตั้งแต่ตอนไหน แล้วเป็นยังไงอะคะที่ ขอเห็นชัด ๆ กว่านี้อีกสักนิดหนึ่งอะค่ะ?
อ อืม โอ้โฮ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ คือ เอ่อ จริง ๆ แล้วเนี่ย ตัวสามีอะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเขา มาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะนะคะ เพียงแต่ว่าตอนที่ยังอายุน้อย ๆ อยู่เนี่ยก็พอจะมีบ้าง แต่พอยิ่งอายุมากขึ้น ๆ เนี่ย ก็ยิ่งหายไปทุกวัน ๆ น่ะเนาะ ในขณะที่เราเนี่ย เอ่อ ฝ่าย ฝ่าย ฝ่ายหญิงเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นคนที่แสดงความรู้สึกประมาณหนึ่ง ไม่ได้เยอะมากอะนะคะ แต่พอมันแต่งงานอยู่กันมาหลาย ๆ ปีอะค่ะ แล้วเราก็รู้ อ ตอนแรก ๆ เลยเรารู้สึกว่า โอ้ย! ชีวิตคู่มันเริ่มจำเจแล้ว เริ่มน่าเบื่อแล้ว เริ่มแบบไม่มีอะไรให้ตื่นเต้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เริ่มที่จะทำอะไรดี ๆ ให้เขาอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน อย่างเช่น แบบ เอ่อ ซื้อดอกไม้ให้ในวันวาเลนไทน์ อะไรอย่างนี้ ซึ่งไม่เคยทำมาก่อนเลยตั้งแต่ตอนที่คบกัน จีบกัน ก็ไม่เคยทำอะค่ะ พอมาช่วง เนี่ยเราก็ทำ แต่พอเราทำปุ๊บเขาก็ยังนิ่งเฉย เขาก็ยังแบบว่าไร้ความรู้สึกแบบว่า อะ ซื้อมาทำไม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยแบบ โอ้โฮ รู้สึกหน้าชาแบบ "จะซื้อมาทำไมล่ะ ก็ซื้อมาให้ไง" เออ กลายเป็นแบบแทนที่จะ เอ่อ เป็น เป็น เป็นฉากการให้ดอกไม้ แล้วก็แบบว่ารักกันหวานชื่นอย่างงี้เนาะ ก็กลายมาเป็นแบบหนัง Drama แทนน่ะค่ะ ก็คือเราก็เลยงอนเลย อะไรอย่างนี้ ก็วางเอาไว้ แล้วก็ไปทำอย่างอื่น อะไรอย่างนี้ค่ะ
อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ ดีจัง อะฮะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ โอ้โฮ <chuckles> เอ็นดู ค่ะ อะฮะ โอ้ ค่ะ โอ้ เด็ดดูนะคะ งอนแล้วเขาง้อบ้างไหมคะ?
อ๋อ ไม่ค่ะ <laughs> เขายังไม่รู้ตัวเลยว่า เขาทำอะไรผิด ซึ่ง ซึ่งเข้าใจมุม เนาะ <chuckles> ค่ะ
อ๋อ ค่ะ อ๋อ เอ็นดูคูณ 2เข้าไป ค่ะ คือผู้ชายส่วนใหญ่เนาะ เราก็ต้องยอมรับล่ะค่ะว่า เอ่อ น้อยคนนักนะคะ ที่จะมีแบบความโรแมนติกเหมือน เอ่อ ในซีรี่ส์เกาหลี 오빠 ทั้งหลายเนี่ยเนาะ ที่เขาจะเข้าใจ เอ่อ แบบคู่ชีวิต อะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นคนแข็ง ๆ เป็นผู้ชายจริง ๆ เลยอ่ะ ที่ไม่หวานนะคะ และยิ่งนานวันเข้า ความหวานเนี่ยมันก็อาจจะลดน้อยลง เพราะว่ามันกลายเป็นปกติไงคะ เป็นเรื่องของความเคยชินเนาะ ที่เราอยู่ด้วยกันมาหลาย ๆ ปีแล้วอะ เขาก็อาจจะรู้สึกว่า เอ๊ย จะต้องมาทำหวานอย่างงี้ทำไมค่ะ แต่ก็ต้องนับถือคุณมากเลยนะ คือเราชอบมากเลยอะ คือปกติจะต้องเป็นผู้ชายที่เขาแบบ เออ รู้สึกว่า ชีวิตมันจืด ๆ ชืด ๆ แล้วนะ ชีวิตคู่เราจะต้องเติมเต็มอะไรสักหน่อย แล้วคุณไปหาดอกไม้มาเนี่ย คือเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมาก ๆ ถ้า ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชายนะ เขาเป็นคนที่แสดงออกเก่งสักหน่อยเนี่ย ก็น่าจะดีมาก ๆ เลย แต่คือปกติเนี่ยเขาก็เป็นอย่างงี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ?
ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ อือฮึ ค่ะ ค่ะ ค่ะ เขาก็เป็นอย่างงี้อยู่แล้วอะนะคะ เอ่อ อาจจะเป็นเพราะว่า เราอะคาดหวังกับเขามากเกิน ไปหรือเปล่า? ว่า เขาจะต้องมารับรู้สิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารน่ะค่ะ เราก็เลยแบบว่ารู้สึกผิดหวังเล็ก ๆ กับสิ่งที่เขาแบบว่าตอบกลับมา แต่พอมานั่งคิดดูอะค่ะ ก็รู้สึกว่า "เออ ไม่แปลกใจที่เขาตอบกลับมาอย่างเงี้ย" เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ ที่ ที่ ที่คาดเดาได้ค่ะ เพราะเขาเป็นคนที่ไม่เคย เอ่อ รู้หนาวรู้ร้อนกับเทศกาลอะไรใด ๆ ในโลกนี้อยู่แล้ว แม้กระทั่งเรื่องของเขาเองอะค่ะ วันเกิดของเขาเอง อะไรเงี้ย เขาก็ยังเฉย ๆ อะค่ะ เขาไม่ได้รู้สึกว่า มันเป็นวันที่พิเศษอะไรขึ้นมา อย่างเงี้ยค่ะ
<chuckles> ใช่ ๆ <chuckles> ค่ะ <chuckles> ใช่ ใช่ ค่ะ เพราะอะไรคะ? <chuckles> อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ๋อ งั้นก็แสดงว่าตัวเขาก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเนาะ เพราะฉะนั้นน่ะก็แนะนำอย่างงี้นะคะว่า อาจจะลองลดความคาดหวังดูเนาะ เพราะบางคนเขาบอกว่า "ขนาดไม่คาดหวัง ยังผิดหวังเลย" นะคะ <chuckles> เพราะฉะนั้นเนี่ย เอ่อ เราก็ต้องเข้าใจว่า "อ้อ คุณผู้ชายบางทีเขาอาจจะเป็นอย่างงี้เอง" นะคะ เลยทำให้เราแบบน้อยใจ น้อยใจเองแล้วหายเองด้วยใช่ไหมคะ เพราะเขา ก็ไม่ได้ มาง้อใช่ไหมคะ? <chuckles> ค่ะ นะคะ ก็ เอ่อ ต้องแบบ เอ็นดูนะคะ แล้วก็ปลอบใจกันเนาะ เพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันใช่ไหม แล้วก็หลาย ๆ คนน่ะค่ะ คู่ผู้หญิงผู้ชายตรงเนี้ยนะคะ ก็อาจจะเจอความรู้สึกคล้าย ๆ กัน หรือแม้ แม้กระทั่งแบบคนรักที่แบบเป็นแบบเพศเดียวกันต่าง ๆ นะคะ เดี๋ยวนี้เขามีความรักแบบ หลาย หลายรูปแบบเนาะ แต่ถ้าคนที่เขาแบบมีพื้นฐานนะคะ พื้นฐานชีวิต พื้นฐานนิสัย พื้นฐานการเลี้ยงดูใด ๆ เนี่ย ถ้ามันต่างกันน่ะ เวลาที่เรามาอยู่ด้วยกันน่ะ แน่นอนอยู่แล้วว่า มันก็อาจจะต้องมีการปรับตัว ย กันพอสมควรทีเดียว แม้ว่าเราจะรู้สึกว่าอยู่กันมาหลายปี แต่เราก็ยังคิดว่า วันนี้วันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีเรื่องใหม่ ๆ ให้เราได้เรียนรู้กันต่อไปเรื่อย ๆ นะคะ ม มันคือการแบบเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเนาะ เอ่อ ตรงเนี้ยค่ะ <chuckles> ก็คิดว่าคู่ของคุณเนี่ย ก็อาจจะต้องแบบพรุ่งนี้ก็อาจจะมีเรื่องใหม่ ๆ ให้ได้เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกันต่อไป แต่ตรงเนี้ยค่ะ ไม่แน่ใจว่าใน ในส่วนความคิดของคุณน่ะ คิดว่าตรงส่วนไหนที่อยากจะให้คู่ของคุณเนี่ยค่ะ ปรับมากที่สุดเหรอคะ?
เออ ใช่ค่ะ <giggles> ค่ะ อืม ใช่ค่ะ เข้าไม่ง้อ <laughs> ถูกต้องเลยค่ะ <giggles> ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ก็นี่แหละค่ะ ก็จริง ๆ อะ เรื่องอื่นน่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะปรับให้เราค่อนข้างเยอะแล้วอะนะคะ อย่างเช่น เรื่องการช่วยงานบ้าน อย่างเงี้ย เมื่อก่อนเขาก็ทำอะไรไม่เป็นเลยอะเนาะ เขาก็โตมาแบบว่าแม่ทำให้ทุกอย่าง เพราะว่าเขาก็อยู่กับแม่มาจนแบบ ถ ถึงขั้นแบบว่ามาออกเรือน อยู่กับเรา อย่างเงี้ย เขาก็ยังคงทำอะไรไม่เป็น <chuckles> แต่ว่า เอ่อ เอ่อ ด้วยความที่อยู่ไปอยู่ไป แล้วเขาเห็นเราเหนื่อย อะไรอย่างงี้เนาะ เขาก็ช่วยนะคะ ช่วยแบบล้างจาน ช่วยกรอกน้ำ ซักผ้า อะไรอย่างเงี้ย อ่า พวกเนี้ยเขาก็ถือว่าเขาก็ปรับมาเยอะพอสมควรแล้วอะคะ อ่า แต่เราอะ บางทีเราก็คิดว่าแบบไปแก้เรื่องแสดงความรู้สึกเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเหนื่อย หรือว่าต้องแบบให้พลังงานอะไรเลย ทำไมถึงทำไม่ได้เนาะ ทำไมถึงปรับไม่ได้สักที ถ้าเกิดว่าเธอทำสักนิดหนึ่งเนี่ย คือเราเนี่ย เหมือนสมมุติว่าวันนี้ทำงานเหนื่อยใช่ไหมคะ พลังงานแบบอาจจะเหลือ ส แค่ส 10% แต่ถ้าเขาอะแสดงความรักความห่วงใยอะไรให้เราบ้างนิด ๆ หน่อย ๆ พลังงานเรามันคงแบบ พุ่งปรี๊ดขึ้นมาบน 100% เลยอะคะ แต่ว่าเขาก็ยังทำให้ไม่ได้ในเรื่องนี้อะคะ
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ <laughs> ออกเรือน ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ ดีจัง ค่ะ อืม <chuckles> ค่ะ ค่ะ อืม เนาะ <chuckles> เพลิน ค่ะ โอ้โฮ้ ฟังดูแล้วมันก็จะน่าชื่นใจนะ ถ้าเกิดว่า โอ้ เราแบบทำงานมาเหนื่อย ๆ แล้วแบบมีคุณสามีเปิดประตูบ้านมา "เออ วันนี้จะดื่มน้ำเย็น ๆ ไหม? มีขนมให้ เอาบีบนวด" แต่ว่าคุณจะไม่คิดเหรอคะว่า วันนี้มาแปลก ๆ อืม "วันนี้ทำไมมาแปลก อืม! มีเรื่องอะไร อ หรือเปล่า?" อย่างเงี้ยค่ะ คือเวลาที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เหมือนไม่ใช่ตัวเขาอะเนาะ เราก็จะตั้งคำถามว่า มีอะไรแอบแฝงไหม มันจะมีความระแวง <chuckles> มีความไม่ไว้ใจ สำหรับบางคนก็เป็นอย่างงี้นะคะ เพราะฉะนั้นน่ะค่ะ จริง ๆ เอ่อ เรา เราฟังดูนะ รู้สึกว่า มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักอะ แต่ว่าคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่า เขาแบบ เอ่อ เฉยชาไปเสียจนแบบคุณรู้สึกมากกว่าน้อยใจอะ คือบางคนอาจจะงอน แล้วก็แบบหันหลังให้กันไปเลยอะ แต่ของคุณไม่ใช่นะ คือฟังจากน้ำเสียงอะ เรายังเห็นรอยยิ้มของคุณแบบที่ปนมากับน้ำเสียงอยู่เลยอะนะคะ เพียงแต่อาจจะมีความรู้สึกแบบน้อยใจเล็ก ๆ และอยากจะให้เขาปรับ แต่ไม่แน่ใจว่าคุณเคยคุยกับเขาตรง ๆ บ้างไหมคะว่า ตรงเนี้ยอยากจะลองให้แบบมีปฏิกิริยาตอบกลับสักนิดหนึ่งได้ไหมให้มันชื่นใจ อย่างเงี้ยค่ะ?
<chuckles> ก็จริงค่ะ <giggles> ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ ๆ ก็เคยคุยกับเขาอยู่อะนะคะ เขาบอกว่า เขาก็บอกเลยว่า "เขาทำไม่เป็น จะให้ทำอะไร?" อะไรอย่างเงี้ย เราก็บอกว่า "อ้าว มันก็ต้องทำอะไรที่แบบว่าเป็นการบ่งบอกว่า คนเราแบบว่ามันรักกัน อะไรอย่างงี้บ้างสิ" เงี้ย ผวก "โอเค รักจ้ะ" แล้วก็ จบ <chuckles> จบแค่นั้น <chuckles> แล้วก็ ก็เดินไป ค่ะ <chuckles>
<giggles> ค่ะ <chuckles> อา <laughs> โอเคเลย โอเคเลย เขาก็ชัดเจนมาก ๆ เลยเนาะ ซึ่ง ซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยมีความสม่ำเสมอมาก อย่างที่บอกอะค่ะว่า ถ้าสมมุติว่าเขามีความเปลี่ยนไปกะทันหัน หรือว่า เอ่อ มี มีอะไรที่แบบเรารู้สึกว่า ไม่คุ้นชินน่ะ บางทีเราอาจจะตั้งคำถามไงคะ แต่ถ้าเราเห็นอย่างงี้บ่อย ๆ เนาะ แล้วก็ทำใจนะคะว่า เขาก็คงจะเป็นอย่างงี้นะคะ เป็นอย่างงี้มาแล้ว และตอนนี้เป็นอยู่ และก็อาจจะเป็นต่อไปนะคะ เราก็ <chuckles> ไม่ คาดหวัง มันก็อาจจะทำให้เรารู้สึก "อา สบายใจขึ้น" อะ ไม่เป็นไรนะคะ ถ้า ถ้าเรื่องแบบนี้มันจะยังคงแบบเกิดขึ้นต่อไปเนาะ คือเราว่า จริง ๆ อะอาจจะดีกว่าการที่เขาเปลี่ยนไปเลยใน ในแบบที่คุณต้องการ ในบางครั้งถ้าสมมุติว่าเขา เขาทำจริง ๆ คุณอาจจะรู้สึกแบบไม่ชินก็ได้นะว่า "เฮ้ย มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย?" <chuckles> ค่ะ
ค่ะ อือฮึ เป็นต่อไป ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม ก็ ก็จริงค่ะ <chuckles> ใช่ ๆ คือถ้าอยู่ ๆ เนี่ย เอ่อ มาหวานเลยเนี่ย เราก็คงคิดแล้วว่า "ไปทำผิดอะไรมาหรือเปล่า?" อะไรอย่างเงี้ย จะหวาดระแวงได้ ค่ะ เออ
อืม ใช่ ๆ ใช่ บางคนก็อาจจะเป็นอย่างงั้นค่ะ แต่ก็ถ้าสมมุติว่ามี เอ่อ เวลาคุณภาพด้วยกันเนาะ ดูหนัง ฟังเพลง ทำอาหารดี ๆ ด้วยกัน อย่างเงี้ยค่ะ มันก็ มันก็น่าจะเป็นแบบโมเมนต์ดี ๆ ที่เราจะรู้สึกว่า "โอ้ เวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันเนี่ย มันก็มีความสุขมากแล้ว" นะคะ ถ้าเกิดว่าได้สิ่งที่คุณแบบต้องการเพิ่มอีกสักนิดหนึ่ง ก็อาจจะแบบทำให้หัวใจชุ่มชื่น แต่เราก็มีความหวังนะคะว่า สักวันหนึ่ง นะคะ คุณสามีเนี่ยเขาก็อาจจะแบบ อา อยากจะเซอร์ไพรส์คุณเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ถึงกับปรับตัวทันที อย่างเงี้ยเนาะ ก็เป็นกำลังใจให้มาก ๆ เลยนะคะ เอาใจช่วยนะคะ
ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ ก็หวังอยู่เหมือนกันว่า จะเจอเซอร์ไพรส์สักปีละครั้ง 2 ปีครั้งก็ยังดี อาจจะมีวันนั้นเกิดขึ้นได้ อ่า เชื่อว่า น้ำหยดลงหิน สักวัน หินมันยังกร่อนอะนะคะ แต่ว่าเราก็จะไม่ย่อท้อที่จะทำ ดี ทำออดอ้อนต่อ ๆ ไป ขอบคุณมากเลยนะคะ
<giggles> ค่ะ <chuckles> ค่ะ ค่ะ